Alors ça, c'est une bonne question et hem, non. Heu, j'écoute du enfin du coup, en fait, ce qui se passait c'est que, hem, heu, mon papa, il recevait tous les vinyles en fait, heu, toutes les nouvelles chansons qui sortaient et cetera. Il travaillait aussi beaucoup avec les radios locales et compagnie et en fait, ce qui était chouette c'est qu'on recevait, bah, plein de musiques gratuitement à à la maison, qu'on écoutait. Donc on é en fait, il y avait tout le temps, tout le temps de la musique à la maison et heu, mon papa, lui, il aimait beaucoup la la saga, je sais pas si tu connais, c'est des musiques qui viennent d'Afrique. Donc en fait, heu, il aimait voilà, il aimait beaucoup tout ce qui était musique africaine et cetera. Mais, tu sais, assez dansant, fête et compagnie et en fait, on é on écoutait mais plein de genres et de variétés différentes. Parce que l'idée c'est de dans tous les cas, c'était de faire danser les gens et f de leur faire passer du bon temps. Donc en fait, à à la maison, on écoutait plein de choses, plein, plein de choses et heu, on écoutait, heu
D'accord. Mais, c'est incroyable! D'accord. Non, je connais pas du tout. Ca vient d D'accord. D'a OK! Et et et et vous aviez une, heu, je sais pas comment ça se dit, heu, une bibliothèque de vinyles, heu, qui était remplie à l'infini dans laquelle, heu, tu prenais du plaisir à chiner? Comment ça se passait?
Ouais. Ouais, alors en en fait, du coup, bah, nous, on n'avait pas trop le droit de toucher à tout ça quand on était plus jeune. C'était plus mon mon père, du coup, en fait, il faisait des allers-retours entre, heu, la boîte et et chez nous. Et en fait, il ramenait des piles, des piles et des piles de vinyles parce que vu que c'était quand même pour le travail, il y a beaucoup de vinyles qui tourne ensuite dans la discothèque. Donc bah, ça faisait un petit peu, hem, je sais pas si tu te souviens à l'époque, quand quand tu allais, heu, louer, heu, des cassettes vidéo? <chuckles>
Ah oui, je compr j'imagine. OK. Ouais, <chuckles> je je suis un peu trop jeune, heu, pour ça, mais je me souviens des des endroits où on pouvait louer, heu
Ouais, là c'est un peu jeune? <laughs> Ouais. Des DVD, des trucs comme ça, heu
où, ouais, où c'était possible, ouais, de faire ça. Exactement.
<laughs> Et bah, je fais partie de cette époque, heu, encore, et heu, enfin, c'était plus la fin quand même, mais, heu, du coup, ça ça faisait penser un peu à ça où mon père i il allait et venait avec de la musique et heu et du coup, bah, on a on a grandi avec, ouais.
D'accord. OK.